Après, c'est c'est bien aussi de d'essayer de résoudre le problème à la source, hein. Si c'est une pensée qui revient souvent, par exemple, heu, d'essayer de savoir comment est-ce que tu peux la gérer pour qu'ensuite, même si, heu, il t'arrive quelque chose de positif et et même si, je sais pas, quelque chose, heu, te refait penser à ça, tu arrives à le gérer, tu vois? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'en en allant te détendre et tout, heu, oui, c'est c'est clair, ça fait du bien mais c'est un peu une fuite. C'est un peu une manière de pas faire face au vrai problème, tu vois? Donc, si t en fait, tu peux faire les 2, tu vois? Tu peux gérer le truc et heu, affronter la ré la dure réalité. Non, mais tu vois, essayer de comprendre d'où ça vient, comment tu peux le gé et et heu, après p prendre soin de toi aussi, enfin, tu vois? Tout est mmh, tout
Moi je pense trop de temps chez moi. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh mh. <laughs> Et te faire masser. <laughs> <laughs> Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non mais il faut que je demande à à ChatGPT. <laughs>
Ouais, beh n'hésite pas à lui demander.
Non mais tu sais quoi? Ouais non mais hier j'ai passé un moment à discuter avec lui et c'est vrai qu'il arrive à enfin discuter avec lui. <laughs> Il arrive à <laughs> non mais la folle quoi. Heu, <laughs> <laughs> heu, il arrive vraiment à à te mettre d enfin les bons mots, tu vois? Un peu comme toi. <laughs> <laughs> <laughs> Es-tu la femme de ChatGPT? Toi tu es chatte avec 2 t, e, à la fin. ChatteGPT. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Non mais grave, j'ai jamais pensé, mais en fait tu as des solutions à tout, tu es trop f tu es pas une influenceuse, tu es ChatGPT en fait. <laughs> <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Waouh! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> J'avoue! <laughs> Waouh! <snorts> <laughs> <laughs> Chat GPT. <laughs> <laughs> <laughs>